Ehi ciao, senti un po', dimmi, com'è per te l'equilibrio perfetto tra vita privata e lavoro.
Allora, per me l'equilibrio perfetto, è il momento in cui si riesce a mettere davvero un paletto tra, ehm, il lavoro e la vita privata, cioè, evitare che, ehm, 1 dei 2 degli ambiti, e che principalmente è il lavoro di solito, sbordi nel momento in cui si va a godere no del della propria vita, del propr del proprio privato quindi, di quelle ore che durante la giornata possiamo dedicare a quello che non è il lavoro.
Mh mh certo. Mh, interessante, interessante.
E E penso che che arrivare a mettere dei paletti non sia facile, però sia necessario. Esatto, a volte siamo un po' troppo concentrati no, magari sul lavoro e e ci perdiamo anche le cose no, della della nostra vita; e quindi penso che l'equilibrio perfetto sia proprio quello: riuscire a dividere le 2 parti e soprattutto non sentirsi in colpa se si dedica più tempo a una o all'altra.
Oh No, mai. Eh no, è vero, è vero perché a volte capita, ehm, il proprio il sentirsi in colpa ad esempio per aver, non so magari, finito il lavoro 1 ora prima rispetto agli altri perché tu giustamente, non so, magari ti sei impegnato di più, hai lavorato di più il giorno prima e quindi il fatto di tra virgolette, "abbandonare gli altri", per dar dare spazio alla tua vita privata ti fa poi sentire in colpa, ma non deve assolutamente essere questo il pensiero perché se hai finito 1 ora prima, è perché comunque hai hai lavorato sodo, oppure una volta finito l'orario di lavoro, è giusto che tu ti dedichi alla tua vita privata; e in questo caso per te cos'è che, ehm, intendi tu per vita privata? Si intende tu banalmente che ti rilassi sul divano, al computer oppure anche dedicare tempo agli altri: famiglia, amici, compagnia?
Mh mh. Allora un po' tutte e 2, ti dico la verità per me è un po' anche importante avere del tempo per noi stessi, che è secondo me necessario soprattutto in un'epoca in cui siamo sempre in contatto con gli altri, ogni tanto c'è proprio bisogno di un momento soltanto con noi. E poi anche dedicare d ehm tempo a quello che piace a me, ma anche giustamente a alle persone che che ho attorno, che può essere mia mamma, possono essere i miei nipoti; quindi le persone che fanno parte comunque del mio nucleo familiare e che purtroppo, già devono avere una fetta ristretta no, del del tempo perché comunque quando quando lavori metà della tua giornata va per quello, però mi piace molto ritagliarmi del tempo appunto anche pe per loro perché è anche giusto, ehm, che abbiano un un po' di tempo con con me, come io ce lo devo avere con loro.
Vero, vero. Mh-mh, mh-mh. Certo, certo assolutamente e quindi allora, ehm, passiamo un attimo al tuo caso specifico, com'è che tu gestisci questo equilibrio e quindi com'è che metti questi paletti? Puoi raccontare quindi, non so, la tua giornata tipo, la tua giornata ehm, la tua routine appunto per questo, come funziona?
Sì. Sì. Allora, ti dico io ho, ehm, fatto una richiesta <chuckles> al mio datore di lavoro perché, ehm, con con l'avvento del del Covid, ehm, sai che poi è stato anche introdotto, no, lo smart working, ehm, in in molte aziende, ehm, anche nella nostra azienda, è stata data la possibilità a tutti di fare 2 giorni interi di smart la settimana a casa quindi, ehm sì era è molto, molto comodo. Io, mhmm, siccome ho anche il mio compagno lavora in smart 2 giorni la settimana, ehm, per me non era poi così agevole, nel senso che non abbiamo una casa grande a tal punto da poter lavorare in 2 stanze separate, quindi diventava un po' complicato no, soprattutto quando entrambi avevamo delle riunioni, ehm, stare smart in contemporanea. E e quindi la la mia richiesta è stata quella di ehm, invece di fare 2 giorni interi di fare 4- 4 pomeriggi o 4 mattine di smart; quindi fare mezza giornata praticamente di smart working e l'altra metà in ufficio.
Ah. Certo, certo sì. Ah interessante, bene. Sì. Ah quindi mezza a casa e l'altra mezza in ufficio.
Esatto, in modo che <chuckles> io e il mio compagno riusciamo un po' a incrociarci, ehm, evitando appunto di di creare, no, il caos in cucina perché, giustamente era abbastanza iconico quando avevamo entrambi delle riunioni e diven eh
<chuckles> Certo. E che sentivate uno quello che diceva l'altro, certo.
Eh sì capitava, quindi diventava un po' complicato. Ehm, alla fine mi hanno dato questa questa possibilità, ehm, quindi io faccio di solito, ehm, cerco sempre di andare in ufficio il pomeriggio, ehm, in modo che al mattino mi evito il traffico, mi evito il caos e quindi, ehm, cerco di di equilibrarmi in questo modo facendo comunque, ehm, 4, diciamo, mezze giornate di smart riesco anche poi magari a, non lo so, a far la lavatrice, ehm, far le pulizie, insomma gestire anche un attimo la casa in modo che poi la sera quando torno non ho più questo impiccio e riesco a godermi un po' di più il, ehm
Bene. Mh-mh, mh-mh. Eh sì, perché hai lavorato un po' prima giustamente per la casa intendo, quindi questi sono sicuramente i grandi vantaggi del smart working; ehm, in però quali sono a volte quelle operazioni, o quegli eventi, situazioni più o meno rare, che mandano in crisi questa tua pianificazione. Ci sono? Sono frequenti? Come come fai? Come li gestisci?
Esatto. Mh-mh. <chuckles> Allora sì ci sono assolutamente quando il mio compagno ha dei cambi di turno improvvisi, nel senso che mi dice: "Io vado in ufficio." E poi il mattino mi dice: "No oggi sono in smart." Panico: "Oddio no, mi avevi detto che andavi in ufficio, adesso io sono in smart al mattino, tu vai in camera a farti la riunione io sto in s cucina." Quindi, sì, diciamo che questi quoi suoi cambiamenti un po' repentini, perché lui ha molta flessibilità, mi mettono un po' in crisi, no. Uhm, poi c'è stata ci son state un paio di settimane fa, una settimana in cui avevamo problemi con la linea elettrica, perché stavano facendo dei lavori e quindi toglievano la corrente, la mettevano, toglievano, mettevano e e quindi alla fine ho dovuto letteralmente andare sempre in ufficio perché era impossibile lavorare lavorare da casa, no?. Lo smart working è bello finché non hai problemi <chuckles> poi <giggles> Eh s
Oh, no! <chuckles> Ahi, ahi, ahi. Ah, oka Ah, okay, immagi Un disastro. Eh, certo è complicato. Eh, se v è linea linea internet è è corrente elettrica, se manca uno dei 2 è un casino non si lavora più.
Esatto e quindi alla fine mi son dovuta organizzare per passare le giornate in ufficio, proprio perché era letteralmente impossibile lavorare da casa, e ti dico questa cosa un po' mi ha mi ha devastato, perché comunque, sai, quando sei abituato a una routine, a organizzarti in un determinato modo ehm, arrivavo a casa e magari c'era ancora la lavatrice da fare, la spesa da fare, ehm, la casa da sistemare, perché tendenzialmente il mio compagno è r quando è in ufficio la arriva sempre dopo di me e secondo me lo fa apposta. Ehm, inizio a a pensare che, uhm, venga a casa dopo apposta e e quindi, ehm, ho notato che è veramente complicato, no, quando lavori sempre in ufficio, poi ne risenti dopo perché arrivi a casa e non ti puoi godere il tempo, perché hai 2 miliardi di cose da fare e non puoi non farle, cioè la spesa la devi fare, se no non mangi, ehm, e quindi è è stato veramente un po' un po' difficoltoso, uhm, riadattare proprio per una settimana la routine, ehm, perché lì veramente ho avuto difficoltà ad avere un equilibrio.
Cer <chuckles> Furbo lui. Mh, eh, beh, certo assolutamen perché poi diciamo che la routine aiuta anche poi a regolarizzare la propria vita, quindi a saper, diciamo, prevedere eventuali situazioni, pianificare meglio, quindi dà più una sensazione di controllo, quindi è perfettamente legittimo quello che diciamo senti in que in questi casi. Ma diciamo poi ci sono anche delle situazioni in cui per esempio tu, uhm, ti devi in diciamo sacrificare, ehm, per personalmente quindi rinunciare a un po' alla vita privata per il lavoro? E se succedono queste situazioni, ehm, come sono? Perché è un'emergenza, perché te l'ha chiesto gentilmente un tuo collega? Ehm, quindi come li gestisci?
Mh-mh. Eh, sì. Mh-mh. Se Mh-mh. Allora, uhm, sì purtroppo è è successo ehm, allora, mhmm, a quel punto ti dico faccio a patti con la realtà, chino la testa e accetto la situazione, nel senso che vabbè, è successo un paio di mesi fa che un mio collega non non è stato bene era in trasferta, ehm, si è sentito male ehm, e quindi ho dovuto andare io a raggiungerlo dov'era lui in trasferta, ehm, perché appunto, era era con un cliente e e giustamente, lui aveva bisogno di di una mano perché era dovuto tornare a casa. Ehm, e lì vabbè, ti dico può succedere. Poi capita a volte che mi tocchi fare un po' di ore in più, uhm, perché magari ci sono degli intoppi durante la giornata, non si riesce a finire il progetto con c su cui si sta lavorando insomma quelle casistiche di mhmm, di necessità che purtroppo capitano. Ti dico in quel momento un po' mi un po' mi dispiace, nel senso che comunque, uhm, già abbiamo poche ore, soprattutto adesso abbiamo pochissime ore di luce no, perché l'inverno deprime. <chuckles>
Ah, oka Mh-mh. Cer certo. Eh, sta è è è uhm, siamo già dentro ormai quando sono le 5 è buio pesto quindi, sì.
Sì. Quindi esci col buio e ritorni col buio. Ehm, devi sacrificare un po' le le cose e ti dico a me dispiace sempre, perché penso: "Già ho poche ore rispetto a quelle che passo al lavoro." Ehm, però, purtroppo, se se c'è l'emergenza, mhmm, ed è una vera emergenza perché sai a volte sì dice emergenza ma non lo è, ehm, sacrifico e dico: "Vabbè magari faccio qualche straordinario." La settimana dopo magari mi prendo un giorno di di riposo, un giorno di ferie in più, ehm, giusto per un po' riequilibrare. Però, purtroppo, succedono e ti dico all'inizio ho iniziato a lavorare, uhm, mi mi dava molto fastidio, ehm, dover fare delle ore in più. Poi alla fine mi rendo conto che, uhm, arriverà il momento in cui magari ho bisogno io di aiuto e lì <chuckles>
Mh-mh. Cert cer Eh, esatto. Mhmm, quindi dopo pensi che è comodo che qualcuno venga a coprirti; quindi insomma fai dei favori, poi dei ricevere dei favori insomma certo. Puoi stare anche al sicuro. Ehm, <clicks tongue> però domanda un po' particolare: se tu dovessi scegliere se sacrificare più la vita privata per dedicarti alla più maggiormente al lavoro oppure sacrificare un po' il lavoro per dedicarti più alla vita privata, se fosse ovviamente possibile quale sceglieresti tu? E perché?
Sì. Esatto, sì, sì. I Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Oh, sacrificherei il lavoro, assolutamente, sì, sì, sì sacrificherei il lavoro, ehm, perché, mhmm, alla fine ti dico, mhmm, io no andrò mai in pensione già lo so, ho fatto a patti con questa triste realtà dell'Italia, quindi, accetto che lavorerò fino a al giorno della mia morte, ehm, uhm, sì, sì, sì, sì, succederà non verserò mai tutti i contributi, però ti dico, ehm, alla fine uhm, cioè quando quando arriverà voglio essere felice di aver vissuto la mia vita e non di aver vissuto chiusa in un ufficio; perché è vero i soldi a fine mese fanno comodo, non diciamoci la solita bugia, che i soldi non fanno la felicità, però, ehm, mi rendo conto, soprattutto negli ultimi anni, è nata molto questa consapevolezza in anche nei giovani che alla fine i soldi a fine mese sì, però, se non hai vissuto niente, cioè, ehm, sei povero capito, non so come dirlo ehm, cioè, ti perdi
Ah, beh, semplice, ah, okay. <chuckles> <chuckles> No, no. Sì. Sì, sì capisc Cioè, ehm, no avere i soldi, uhm, magari in banca un minimo per sicurezza sì, ma se poi con questi, cioè, tu non riesci a mhmm, a a e esprimerti, avere delle esperienze, cioè, praticamente finisci per, ehm, la lavorare per vivere mentre dovrebbe essere no scusa, finisci per vivere per lavorare mentre dovrebbe essere lavorare per vivere, esatto, certo quello è l'obiettivo.
Mh-mh. Se. Se. Sì. Per lavorare. Esatto, cioè nel senso, morirò con tanti soldi in banca, ma mica me li posso portare nell'aldilà, quindi alla fine mi dico piuttosto sì, preferirei sacrificare il lavoro, cioè perché perdere magari dei compleanni, perdermi delle feste. Non dico fare miliardi di viaggi, non quello, ma proprio la anche le piccole cose che ti ti fanno sentire parte della famiglia, no, ehm, alla fine se se cominci a perderle e sacri ti sacrifichi per il lavoro ho sempre pensato che cioè sei tu che ti sacrifichi ma non è che qualcuno ti viene a stringere la mano perché l'hai fatto no? Quindi, sì, assolutamente io toglierei tempo al lavoro per darlo alla mia vita.
Esatto, certo. Mh-mh, certo. Ottimo, allora altra domanda sempre su questo stile: se tu dovessi scegliere full smart working o full lavoro in ufficio cosa sceglieresti e perché?
<chuckles> Fulls smart assolutamente. Ehm, perché, mhmm, <smacks lips> allora a parte il fatto che secondo me si risparmia molto di più stando a casa, nel senso che
Okay va aspetta perdonami se, e entro in gamba tesa ma full smart anche sapendo le im impredi imprevedibilità del tuo compagno?
<chuckles> Sì. Eh accidenti! Lui non l'avevo calcolato. Allora facciamo così: io full smart, lui full ufficio. <laughs> Si. No guarda ti dico farei sempre smart, fa niente piuttosto piuttosto lavoro in camera o mi chiudo in bagno a lavorare, non c'è problema ma ehm, poter stare sempre a casa secondo me ti dà molta più libertà, molta più gestione anche del tempo e soprattutto cioè risparmi, facciamo bene all'ambiente, facciamo tante belle cose a lavorare da casa.
<chuckles> Eh il certo e co <chuckles> Ah vabbè, però decidi tu per entrambi giustamente, no, è giust <chuckles> okay. Va bene certo, cer Sì, sì. Sì. Giustamente, assolutamente. Perfetto, allora ultima domanda, questa un po' più diciamo educativa: se tu dovessi dare un consiglio per chi è in difficoltà nel mettere appunto un po' di paletti tra vita e lavoro quale sarebbe?
Sì. Mh-mh. Guarda direi semplicemente, ehm, pensa te tra 20 anni, se avrai qualche pentimento del fatto che hai dato troppo tempo al lavoro e meno alla tua vita, ehm, basta farsi un attimo un esame di coscienza e capire se si potrà essere davvero felici rinunciando alle cose.
Sì. Uhm. Bell Guarda questo è un consiglio validissimo ed è un modo perfetto per concludere questa conversazione che è stata molto, molto interessante perché hai dato dei spunti di ragionamento molto utili e che fanno riflettere quanto sia effettivamente importante mettere dei paletti tra, ehm, vita e lavoro. Quindi ti ringrazio e spero di risentirti presto.
Grazie a te, a presto.